Oke ya, kalau aku, jujur ya aku tuh, eee, kalau dulu ketika aku lagi penat atau apa, aku akan cari buku yang, eee, kayak apa ya, yang berbau-bau romance ya, yang yang percintaan-percintaan, gitu kan. Ya membayangkan gitu loh, kadang-kadang kan apalagi kalau mungkin kalau lagi dulu sebelum, apa namanya, kok kerja aja, jodohku nggak ada-ada nih, <laughs> gitu-gitu kan, eee, ada, eee, kayak gitu. Eee, aku lewatnya gitu, Kak, eee, eh, suka suka buku buku yang berbau ini ya, berbau romantis, gitu. Jadi membayangkan diri aku seandainya menjadi tokoh utama, kayak gitu-gitu, ada begitu Kak. Eee tapi kalau sekarang kalau sekarang, aku itu, entah kenapa karena mungkin, eee, itu ya
Hmm. Mhm. Oh, romance? Heeh. Mhm. Hmm. Oh oh, oh penantian ya? <chuckles> Heeh. Hmm. Hmm. Mmm, oke. Heeh. Hmm. Ini udah ada yang lewat nih, jodohnya udah ada berarti? Oh udah udah. Oke. Oke. Beda nih kondisinya, gimana tuh?
Oh udah dong, udah punya anak. Itu dulu dulu, gitu. <laughs> Heeh. Beda, kondisinya. Kalau sekarang, aku ke eee, pertama kali itu, waktu aku lagi, eee, bete banget udah, aduh itu, pengen kerja tapi capek banget, gitu. Jadi pelarianku waktu itu, eee, waktu itu kan ada ini ya di Twitter tuh viral-viral kayak cerita-cerita gitu ya, Kak, ya. Nah, dan, eee, kebetulan dia juga sudah menerbitkan buku buku horor ya, buku horor, mungkin, Kakak, juga tahu tuh buku horor dari SimpleMan itu Kak. Tahu?
Hmm. Hmm. <chuckles> Mmm mhm. Mhm. Nggak tahu lagi. Apa tuh? Iya? <chuckles>
Oh, nggak tahu ya. <laughs> Itu waktu itu viral banget, Kak, yang waktu itu judulnya itu kalau eee, kalau nggak salah itu KKN KKN nah, eee, nah itu, aku baca itu, Kak baca itu kayak membayangkan itu kan, e buku itu kan enak ya dibayangkan daripada film ya. Karena aku lihat fil perbedaan film dan buku, itu langsung bisa mengimajinasi di sekitar. Jadi, bulu kuduk itu, bisa apa, <laughs> ketakutan itu terasa gitu loh, Kak, terasa gitu. Tapi emang enak loh kalau lagi kondisi enggak en eee, nggak apalagi bete atau apa, bu baca buku horor itu kok mek kalau menurut aku, malah lebih kayak semangat aja gitu loh, nggak kalau aku ya, aku pribadi itu kayak membangkitkan semangat sendiri gitu loh, Kak. Jadi, stresnya kayak ilang aja, gitu.
Mmm. Ah, KKN? Oh, oke. Hmm. Mmm. Imajinasi lah, mhm. Bulu kuduk. <chuckles> eh, masa ya malah mmm. Mhm. Mmm mhm. Mmm.